<laughs> Vậy thì hồi thời sinh viên đó, ơ, không biết là có cái kỷ niệm về cái lần nào mà chơi cái trò này mình rất là vui luôn hông? Mà mỗi lần á, mà bạn nhớ lại là thấy c cười xỉu luôn.
<laughs> Ừm, có nha. Ờ, hồi sinh viên á là tụi mình có một cái buổi đi cắm trại dã ngoại á, cái tụi mình được chia đội ra chơi. Đó, mà có một cái kỷ niệm mình rất là nhớ luôn á. <chuckles>
Ờ. Ừm. Kỷ niệm gì nè?
Là lúc đó sinh viên thì, à, đông hơn nhóm trẻ ở trong xóm, đúng hông? Là đội một đội đâu mười cỡ 15 người mỗi đội, chia đều ra vậy đó. Ờ. Ừm.
Đúng rồi. Đông nha! Nghĩa là mỗi một bên là 15 người luôn.
Ừm. Đúng rồi, t tại vì cả lớp của mình tới ba mấy người lận, đó, chia ra mỗi bên, chia đều ra 15 người. Thì có một cái đoạn ờ, có một cái đoạn á là cái lúc kéo á, thì cái bạn đầu hàng của tụi mình á, bạn ấy bị mất thân bằng, cái bạn ấy ngã làm cho nguyên hàng tụi mình ngã theo luôn. <laughs>
Đông nha, đông nha. Rồi sao nữa nè? Ừm. Cái sao? Rồi, rồi. Khúc này nguy hiểm. <laughs> Ủa, vậy hả? Rồi rồi xong rồi trời! Cái khúc đó cái cảm giác của bạn sao?
Cái khúc đó là tụi mình bị đè chồng lên nhau, tôi nói với bạn ha, nó vừa mắc cười mà nó vừa dơ. Tại vì, ờ, đi cắm trại thì nó kiểu là bùn đất đồ á, đứa nào đứa nấy tay lấm, chân lem bùn. Ờ. <laughs>
Ờ. À. Ừm. Lấm lem hết trơn. <laughs> Nhưng mà thật ra đó là một cái kỷ niệm rất là vui, đúng hông? Nhưng mà rồi, ờ, sau cái hiệp đó thì, ừm, có thắng hông hay là thua?
Đúng rồi, bây giờ ừm Sau cái hiệp đó thì tụi mình quyết định phục thù chứ, có thắng chứ. Trời ơi! Bạn biết hông? Đợt đó tụi mình lên được, ờ, lãnh giải trò chơi dân gian hạng nhất luôn đó.
À. Ghê nha! Ghê nha! Vậy là là ừm, được á! Cái ý là lúc đầu thì thua, nhưng mà, có nghĩa là ừm, cái sau đó là bạn có áp dụng cái thủ thuật hay bí chiến thuật như ngày xưa hông mà thắng?
<laughs> Phần thưởng là năm trăm ngàn. <laughs> Ừm.

À, khi mà mình chơi cái trò 2 cái trò chơi dân gian nha, không chỉ là 2 trò này mà nhiều trò khác nữa, thì mình thấy mình học được một cái điều đó là cái tinh thần đồng đội và mình phải phối hợp, kết nối với nhau đó, ừm.
Ừm. Đúng rồi. À, đã giúp tinh thần, đúng hông? Ừm, hay vậy ta. Có nghĩa là cái trò chơi kéo co thì là cần cái tinh thần đồng đội, ừm. Vậy thì từ đó là bạn có áp dụng vào những cái, gọi là, ừm, vào trong cuộc sống của bạn hông?
Đúng rồi. Ờ. Có luôn đó bạn. Bây giờ kể cả khi đi học hay đi làm á, tụi mình đều kết hợp với nhau để mà có thể là là trở thành một cái đội mà, gọi là, hùng mạnh. Giống như, một người làm nó cũng thì bây giờ người làm thì nó sẽ được nhiều việc hơn, phải hông? Và kết hợp với nhau thì nó sẽ đi nhanh hơn, đó.
Ừm. Hay nha, vui nha, ừm. Hợp lý, đúng rồi. Thế còn cái trò mà thả diều thì sao? Liệu là cái việc mà quan sát hướng gió nè, ờ, rồi cái việc mà, gọi là, thi xem ai, gọi là, thả cao hơn đó, thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến những cái việc trong cuộc sống của bạn hông? Với những kỹ năng nào trong cuộc sống hông?
Ừm. Đúng á. Đúng rồi. Tại vì, à, mình thấy cái hình ảnh mà con diều á nó rất là ý nghĩa nha bạn. Nó thể hiện như là cái ước mơ của mình là mình bay cao lên, bay xa vậy đó. Thì, à, mình học ừm, mình học được rất là nhiều điều, đó là một cái bài học về nghị lực ờ, một cái bài học về nghị lực á là cứ cố gắng vươn lên, nhưng mà phải đón đúng cái hướng gió nha, giống như là trong cuộc sống của mình vậy đó. Ờ, đó, phải quan sát kỹ nha! <chuckles>
À. Hay nha. Sao nè? Ờ. À, phải quan sát chuẩn. Ừm. Ví dụ trong cuộc sống của bạn đi, thì, ừm, có bao giờ là, ờm, gọi là, bạn có những cái quan sát mà rất là chuẩn chưa? Để, gọi là, từ cái trò chơi thả diều đó để áp dụng với cái cuộc sống của bạn đó, gọi là, phải có kỹ năng quan sát đó, thì như thế nào ha? Ừm.
Có, có. Đúng rồi. Có chứ bạn. Giống như là bây giờ mình làm công việc của mình đi, thì mình phải quan sát làm sao mà xã hội, thị trường thích hợp để mà mình có thể tạo ra những cái làn sóng để mà nâng cao cái sản phẩm của mình nó trở nên phổ biến nè. Đó là mình cũng phải quan sát và mình đón được những cái đợt mà trend nè theo trend nè, theo lúc nè, theo thời vậy đó.
Ừm. Ồ! Hay nha! Đúng rồi, phải quan sát kỹ. Hay ta! Từ cái trò chơi thả diều ngày xưa là cũng nhờ cái kỹ năng quan sát mà bây giờ làm cái công việc là quan sát luôn! Ờ, ô kê, thế ừm.
Ừm hưm. Đúng rồi đó. <chuckles> Thì chạy theo xu hướng như thế nào nè để mà cái sản phẩm của mình bán được nhiều nè, tiếp cận được khách hàng nè. Rất rất hay nha. Ờ!
Rồi, bắt đúng xu hướng, đúng hông? Đó, giống như là ngày xưa thả diều là bắt đúng đợt gió, ừm.
Ờ, chính xác đó. Cái đó đó là mình rất là quan tâm luôn.
Như vậy là ờ, t còn bây giờ ha, có một cái bây giờ nha thì bạn có thấy là, ờ, trẻ con bây giờ á thường là không có còn quan tâm đến những cái trò chơi ngày xưa giống như bạn nữa, mà chỉ có quan tâm đến lại, gọi gọi là gọi là, điện thoại thôi. Vậy thì có cái cách nào mà để giữ những cái trò chơi dân gian này nó, gọi là, nó lưu truyền hông bạn?